Nah, itu kebetulan memang diajarin sama ibu aku, Kak, gitu. Jadi waktu kayak ibu aku tuh kan beliin. Nah, terus dia tuh bilang, ini loh kucingnya dimasukin sini biar gak biar gak ke kotor gitu, ngotorin kamar gitu. Jadi ditaruh kayak di deket dapur gitu loh. Nah, dapur situ. Jadi memang kayak aku tuh kayak diajarin, eh kamu nih kalau jam segini nih sebelum berangkat sekolah, waktu itu kan SD kamu kasih makan dulu gitu. Nah, terus kemudian kamu pulang sekolah juga ngasih makan lagi gitu. Nah, setelah itu nanti kamu pas ini azan magrib katanya ini makan makan lagi. Jadi 3 kali sehari, kayak kamu makan gitu. Jadi kamu makan, nah kucingnya juga makan. Nah iya kata ibu aku kayak gitu. <laughs> Nah
Oke. Mhm mhm. Oke. Mhm mhm. Oke. Mhm. 3 kali sehari. Ke Yo makan. <laughs> Tapi itu berarti selama kamu pergi, kucingnya full di dalam kandang ya?
Iya betul, Kak, jadi selama aku pergi atau selama aku kayak mungkin beraktivitas, tidur gitu ya, atau enggak memainkan kucingnya, itu kebanyakan di kandang, Kak, gitu.
Heeh. Oke, itu gak apa namanya, kucingnya gak stress tuh? Wak biasanya kan kalau kucing itu dikurung gitu, dia kayak suka, eee, mengeong-ngeong lah gitu istilahnya.
Heeh heeh. Oh, betul, Kak, jadi memang awal-awal gitu ya. Dia tuh kayak nyari-nyari ya jalan jalan keluar gitu, gak pengen disitu mungkin lama-lama. Tapi akhirnya bisa gitu, maksudnya terbiasa gitu disitu. Jadi, ketika udah terbiasa disitu ya udah gitu biasa aja. Bahkan kayak kayak misalkan nih, kayak aku habis main nih, aku panggil-panggil gitu ya. Nah, waktu itu kan namanya Jeki gitu, Kak, Jeki. Jadi dia tuh jantan gitu. Nah di aku panggilan, Jeki! Jeki! Jeki! Gitu ya. Nah, dia tuh langsung nyamperin. Nah, terus aku bukain tuh dia langsung masuk sendiri, Kak, gitu. Jadi awal-awal aja sih sebenarnya.
Oke. Oh, oke oke. Heeh. Oke. Iya iya. Oh, gitu, dia udah merasa itu rumah dia gitu ya.
Iya, betul betul, gitu.
Oke oke. Nah terus, eee, setelah kamu mulai eee, apa namanya, <clicks tongue> telaten gitu merawatnya gitu kan, kamu juga udah mulai akrab gitu dengan si Jeki ini gitu kan. Hal paling menyenangkan apa tuh yang paling kamu alamin, waktu ngurus si Jeki ini?
Mhm mhm. Wah, banyak sih, Kak, itu tuh udah kayak teman main aku gitu ya waktu aku kecil.
Oke.
Iya. Ini nih hari-hari ya aku pulang sekolah gitu ya, kan aku pulang sekolah dijemput gitu sama ibu aku. Nah, terus habis pulang itu, ya belum ganti baju, belum apa gitu ya, masih ple masih tenteng-tenteng tas gitu ya. Nah aku tuh udah lari-lari, kayak bukain kandangnya gitu dan si ya Jeki-nya tuh udah kayak meong-meong gitu ya, kayak nungguin tuannya gitu. Iya jadi udah langsung main.
Oke oke. Heeh. Heeh. Iya. Oke. Iya iya, dia kuat ya ininya ya, eee, feeling atau apanya sih yang kuat, penciumannya kah, atau pendengarannya kah kalo kucing itu?
Nah, mungkin kayak pendengarannya sih dan kan insting juga ya gitu. Karena mungkin merasa nyaman kali ya si kucing itu deket sama aku. Makanya ketika
Oke, jadi ketika kamu pulang, langsung tahu gitu ya?
Iya, langsung tahu gitu dan ketika aku bukain tuh langsung keluar gitu ya, sambil ngelus-ngelus aku gitu, Kak. Wow itu tuh <chuckles>
Oh, kebalik dong, kamu yang dielus ya, bukan kamu yang ngelus si jeki ya?